คืออย่างงี้ครับ อยากจะขอสอบถามนิดหนึ่ง คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเวลาเพียงแค่ 5 นาทีจากการพักทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การออกกำลังกาย เรื่องงาน การประชุม หรืออะไรก็ตามแต่ ถ้าคุณเองเนี่ยมีเวลาตรงนั้นนะครับ จำกัดแค่ 5 นาทีเนี่ย คุณจะใช้มันยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดครับ?
ถ้าโดยส่วนตัวอะนะคะ เอา เอาแบบที่เคยทำมาก่อนเนาะ เหมือนตอนประชุม อย่างเงี้ยค่ะ อ่า พอประชุมไประยะหนึ่งเนี่ย เขาจะมีให้เราพักเบรกค่ะ อาจจะ 5 นาทีหรือ 10 นาทีแล้วแต่เนาะ แต่ถ้าเป็นตัวเองก็คือจะลุกออกมาจากห้องประชุมเลยค่ะ จะไม่นั่งต่อ เพราะส่วนใหญ่เขาจะแบบว่า "เออ แป๊บเดียว 5 นาที ขอนั่งอยู่ในห้องแล้วกัน ไม่ไปไหน" อย่างเงี้ย แต่เราขอลุกออกมาข้างนอกดีกว่า ได้แบบ
อือ ครับ อือ อืม อ้าว ถูก อ้าว ทำไมคุณคิดงั้นอะ เพราะจริง ๆ 5 นาทีนี่คือมันสั้นมากนะ รู้สึกว่าเดินไปเข้าห้องน้ำก็หมดแล้วหรือเปล่า?
ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ แต่ความรู้สึกคือ คือมัน เราอยากเปลี่ยนบรรยากาศมากกว่า เพราะว่าถ้านั่งอยู่ในห้อง มัน ก ยังรู้สึกเป็นบรรยากาศเดิม ๆ ของการประชุม ถ้าเกิดว่าเดินออกมาข้างนอกบ้างเนี่ยค่ะ มันก็จะรู้สึกว่า เออ เราเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ ได้แบบออกมายืดเส้นยืดสายด้วยเนาะ แล้วก็ได้มองอะไรออกไปข้างนอกไกล ๆ ค่ะ มันก็เหมือนเป็นการแบบให้สมองมันได้ผ่อนคลาย แล้วมันก็คลายเครียดตอนที่จะเริ่มประชุมต่อไป อย่างงี้ด้วยอะค่ะ อืม
อืม อืม อืม เข้าใจได้ครับ อ๋อ หลัก ๆ คือเราพยายามจะ เขาเรียกว่ามันเป็นการแบบเปลี่ยนอิริยาบถไหม หลัก ๆ คือการเปลี่ยนอิริยาบถไหมครับ? อา
ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ อย่างงั้นด้วย ใช่ค่ะ แล้วก็ออกมาแบบมองอะไรที่มันแบบไม่ใช่บรรยากาศในห้องประชุมเดิม ๆ อะ มันรู้สึกเหมือนแบบแค่ 5 นาทีก็ยังโอเค มันยังได้ชาร์จพลังได้ค่ะ ออกมาดูบรรยากาศอื่น ๆ บ้าง อย่างเงี้ย ไม่ได้อุดอู้อยู่ในห้องประชุมอย่างเดียว อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ๆ อืม อืม <chuckles> โอ๊ย โอ๊ย อันนี้ขอถามนิดหนึ่งครับ เวลาที่เราต้องนั่งอยู่ในห้องประชุมนาน ๆ เนี่ย มันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ ทำไมเรารู้สึกแบบว่า เออ อยากออกไปข้างนอกจัง แบบขอแค่ 5 นาทีก็พอ คือตอนที่อยู่ข้างในเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างล่ะครับ?
ค่ะ ค่ะ